Увы, да увы, да, был и негативный опыт в том числе.
А! И что же было?
Э, меня попросил друг, э, купить, э, приставку, значит, ну, вот, э, игровую приставку, и благо это была всё-таки часть и его ответственности, потому что он мне прислал сайт, на котором я должна была купить эту приставку.
М, мгм. Мгм. Ну, это такая, дорогая покупка. То есть это не маленькие деньги.
Что я и сделала. Да, да, я думаю, что это было. Ну да, да там какие-нибудь 200-300 евро как минимум, что-то такое было.
Мгм.
Вот и я всё купила, все выглядело очень, э, реалистично, Э, э, заплатила, там, более того, даже была информация, мол, посылка идёт к вам, ждите. Пришло письмо, ждите, посылка идёт.
Мгм. <chuckles> Как "жди, и я вернусь".
Ой. Да-да, <chuckles> да, но в какой но в какой-то момент, э, что-то не приходит и не приходит посылка, да. <chuckles> Вот. Я стала выяснять. Да, и вот только в тот момент я натолкнулась на какие-то комментарии в интернете из серии "это мошенники", "не связывайтесь с ними" и так далее.
<laughs> <chuckles> <sighs> Ой. Ой, и получилось деньги вернуть или как бы как история закончилась? Нет? Ой.
Нет, нет, ну, она закончилась потерей денег, да, к сожалению. То есть мы там попытались как-то м, там просто еще была оплата, мне кажется, не через банкинг, а, допустим, через "Пейпэл", в общем там какой-то, эм, вариант который не предполагал возможности возврата денег, потому что, ну, с банкингом еще есть шанс, ну, то есть, да, бывают банки, которые поддерживают даже в таких ситуациях и либо блокируют деньги, либо возвращают.
Мгм. М. Да. Да. Вот я х да, вот я хотела спросить, потому что, ну, зачастую не всегда, когда платишь именно карточкой, то есть напрямую через банк, и ты как бы с сообщаешь им о том, что вот какая-то ситуация, мошенники, то они могут сразу даже вернуть деньги обратно, потом сами разбираются. То есть вот с этим местом. Да?
Мгм. Да, такой случай у меня тоже был. Да, это было, да. Ну, я очень благодарна банкингу, по-моему, это был "Револют", нь не не помню. Но да, действительно, на какую-то сумму. Что-то у меня была неудачная, м, покупка у мошенников, и да, действительно, они вернули. Но, м, это нужно тогда делать просто через, э, какого-то проверенный банк. Ну и, вероятно, ещё нужно быстро реагировать, потому что там ещё была затянута вся ситуация. И, естественно, чем дольше тянут, тем больше может быть шансов у них, м, ну, эти деньги снять и исчезнуть.
М. <gasps> А! Мгм. Ну да.